Ella e devo provarla sta co
C'è il golf, c'è il dado, c'è quello da calcio. No, no, sì, poi alcuni hanno anche se non sbaglio l'audio. Quindi mhmm, quindi secondo te?
Adesso devo c c scaricarmi Telegram, non so con chi scrivermi su Telegram, però dopo ci provo. Comunque sai, ci sono poi, ehm, ovvero ambiti e ambiti dove puoi usare le emoji, cioè se stai scrivendo comunque un'email di lavoro tendenzialmente non mandi emoji, cioè io vedo o magari con persone che sai che hanno una certa età io lo vedo quando mando l'emoji nelle mail di risposta al Dojo, dove Sensei, mette in copia tutti quanti in copia tutti quanti, poi lui è sempre lì che fa: "Ma cosa vuol dire questo disegnino?" Lo vedi lì con gli occhiali che sta cercando di capire? Allora sono l lì che gli spiego: "Questo è l'emoji, ehm, di una faccina felice eccetera eccetera". Ehm, quindi sai, bisogna mhmm, bisogna sempre tenere conto sia l'ambito, sia quanto conosci le altre persone, e soprattutto l'età anche della persona. Ehm, quella f
<snorts> Mh. Te Sì. Mh. Eh, assolutamente. E pensi che adesso, che che andiamo incontro ad uno svecchiamento delle dei ruoli, ehm, pensi che, ehm, questa ques questo utilizzo dell'emoji possa essere finalmente sdoganato, e quindi si potranno iniziare ad us ad utilizzare anche in ambiti lavorativi, ehm, dove può comunque essere consentito. Quindi non parlo di documenti, ehm, nazionali, statali, cose del genere. Tipo
Ma sarebbe bellissimo. Ma sarebbe bellissimo. Secondo me sarebbero anche molto più inclusive, perché ci proprio ci son proprio persone, ehm, sai che hanno difficoltà poi a comprendere, ehm, certi contesti, quindi magari, mhmm, cioè per esempio gli emoji vengono utilizzati molto, quando fai gli schemi scolastici tipo le mappe mentali, le famose mind maps, mappe concettuali per i ragazzi DSA e sono piene di emoji proprio perché i vari disegnini comunque li aiutano a c'è quello della della mappa, c'è quello dei cavalieri, c'è quello di questo, c'è quello dei beh Insomma e quindi loro in base a quello, riescono anche ad orientarsi meglio nelle mappe.
Sì. Comprendere.
Quindi sai, non è una brutta idea, ehm, comunque pe
Però, mhmm però sarebbe bello ricevere tipo non lo so una mail, ehm, "le tasse sono aumentate," con l'emoji del che ride.
Oppure- oppure dei soldi che prendono sai quello che hanno le a ehm, l'emoji che ha le ali cioè c'è il mazz la mazzetta di soldi con <chuckles> con le ali ciao soldi.
Ehm. Sì, sì, sì ,sì. Ah bè l l la banca la banca ti paga un abbonamento, ti fa un bonifico, un'uscita, una qualsiasi cosa, ti manda l'emoji dei soldi che sono usciti. Eh sarebbe un mhmm, secondo me bello e soprattutto lo step successivo nella progredire con la comunicazione. Io però, mhmm, ti ringrazio per avermi raccontato queste storie, perché mi mi hai fatto passare veramente un bel momento di di chiacchiera. <chuckles>
Eh potrebbe anche essere. Grazie a te per la simpatia. Ti ringrazio e ti auguro buona serata e ti mando pollice in su come sempre. <chuckles>
<chuckles>

Però, quella che ride. Cioè, <chuckles> cioè, praticamente le voci quello che che che sta piangendo dal ridere. Io ho avuto un momento di boh, n di di di confusione, probabi "Non è che sta ridendo la mamma di sta cosa?" Za
Ah. Ah, okay. F Okay, vabbè Beh, un un momento per dire che è un momento da cine panettone, perché è difficile che capiti. <chuckles>
Sì, tipo es e io tra l'altro ero lì con mia sorella, quindi, io e mia sorella ci guardiamo in faccia manina, carciofo, tipica italiana, mentre "Ma cosa sta facendo la mamma?" Lei mi fa: "Scrivile, perché è capace che lo usi anche in ehm, in un altro messaggio, prima che lo rimanda a qualcun altro." E p nel frattempo mio fratello e fa: "Mamma, ma perché stai ridendo?" Tutto questo nella chat, e mia mamma: "A cosa sto ridendo? Son triste, è morta la signora, sto piangendo." E continuava a mettere ste faccine e qu <chuckles> quindi alla fine le abbiam dovuto fare nel dramma le abbiam dovuto fare praticamente, ehm, una classe velocizzata di di emoji spiegandole che: "Mamma guarda che quella s in realtà se tu ti mettessi i famosi occhiali vedresti che una faccina che sta piangendo dal ridere." E lei mi fa: "No." e i noi: "Sì, perché" "Eh, perché l'ho mandato anche a" e ha messo il nome di una persona che che cono co conosceva comunque questa signora e noi. M pro, beh, le abbiam detto: "Guarda, puoi modificare ancora il messaggio."
Okay. Mh, mh. Mh. Mh. Mh, mh, mh. Ha la faccina che ride. <chuckles> Mh. Eh, va, va. Allora allora lancio una una lan spezzo una lancia a favore di tua mamma. Effettivamente molte emoji anche con gli occhiali possono sembrare simili eh, ehm, cioè di di gente con le lacrime fuori, di di emoji con le lacrime fuori, se ne sono a bizzeffe. Quindi, ehm
<chuckles> Sì, è vero. Cioè, tutta la s però, devo dire che ho notato un certo pa cioè, sono divise un po' per emozioni. Cioè, vanno van vanno in ordine.
Ti, quello quello sì. Poi ecco di mhmm, magari voleva dare una notizia comunque cercando di trarre le cose belle, nel senso che, ehm, magari non lo so, ehm, poteva essere un momento di rinascita per per la famiglia. Ehm, e quindi quindi ha cercato, sì dai, di di di dare magari il giusto impatto alla
<snorts> D d sì. Poi, sì, cer sciu scius Sì, m Mio padre lapidario che scrive: "No comment" e poi ci ha messo una gif. Mio padre è quello che invece comunica gif, animate. Quelle, e sì. Quello e il tipico passivo aggressivo, il pollice in su.
Okay, ah beh. È lo step successivo. <chuckles> Mh.